واو! طَب ما أنا أسهَل لي أروح لبنان والّا إيه؟ <laughs> لا باهزر، <giggles> أيوه، أيوه باهزّر.
أعتقد. بس بس أنتِ مقيمة في أوروبا صح؟ ما دام مقيمة في أوروبا يبقى سهْل إنِك تروحي أسبانيا، أسهَل من لبنان على فكرة. <giggles>
أها. <giggles> طَب ما البرتغال برضه، البرتغال حلوة أوي الناس بتقول.
أنا بصراحة ما رُحتهاش، فمش هاقدَر احكُم، فاهمة.
إمم.
وإيه تاني طيب؟ قولي.
آآ بس، لكن أنا يعني مش عارفة، باح باحس إن برضه، آه، إن هو إن أنت تبقى عَند البحر ده، عارف اللي هو تصحى، تفطَر، ترُوح البحر، تنام، تاكل، تخرُج وبعدين ترجَع تنام، فاهم؟ فاللي هو أنت حياة م مافيهاش شُغل، مش مُتخيّلة إن أنا ابقى باشتغل على البحر، يعني مش مُتخيلة إن هييجي لي طاقة إني ابقى قُدّامي البحر وإن أنا مش قاعدة مسترخيّة أ باقرا كتاب، باتكلّم مع حد، كده.
أها. بالضبط، بالضبط. بالضبط آه.
ففعلًا يعني هي تحس البحر connected بال
بالروَقان.
آه، بالروَقان. إمم. فعلًا، بس
يعني فعلًا اتفضّلي.
آه. بس باقول لك أنا كان ن نِفسي يعني إن أنا احُطّها rule إن أنا أرُوح أقَل حاجة مرَّة في السَّنة البحر، مرَّة في السنة، يعني مش مش كتير. مصيَف، في الشتا حتى ما فيش مشكلة.
أنتم أغنيا لسه، طَب أنتِ أنتِ بتقولي لي إحنا كنّا أغنيا، أنتم واضح أنكم لسه أغنيا.
باقول م باقول مرَّة في البحر والله هي self funded يعني ما بقيتش <laughs> ما بقيتش family funded <giggles>
<chuckles> ما ده ده معناه إنِك إنِك لسه غنيّة، ده معناه إنِك لسه غنيّة. <giggles>
<giggles> باقول لك self funded يا ابني، أنا بارُوح شواطئ مافيهاش فلوس للدخول، عشان مش معايا. <giggles>
<giggles> مفهوم، مفهوم. ربنا يغنِينا جميعًا ونفضَل قاعدين جنب البحر، يا رب، يا رب.
يلّا. <chuckles> يا رب، يا رب. <laughs>
ماشي. سلام عليكم.

يعني اس هُم الناس راحوا البحر بس أنا بروطة، أنا ما باحبش ما باحبش أسافر، ما باحبش أتحرّك، الكلام ده، فما رُحتش معاهم البحر. بس تحضير الشنط لوحدي والكلام ده كله، لأ أنا عملته قبل كده كذا مرة، بس خلينا صُرحا زي ما أنتِ قُلتِ، لو في حد أو في Option إن حد يحضّر لي الشنطة، أنا هاوجع دماغي ليه؟! <chuckles>
ليه كده؟ إمم. إمم. إزاي، <chuckles> هاقعد أفكّر كام فوطة أنا محتاجها.
إيه، أنا مالي بقى! يعني آآ، لو طلبوا مني إن أنا أقوم عشان احضّر شنطتي تمام، لكن لو في حد هيحضّرها هاقول له لأ، يعني؟ <chuckles>
إمم آه، آه، فهمت قصدك. عامةً آآ، أنا I will take ال يعني I will take آآ، ش إ إ إن أنا أبقى مبلولة وأرُوح عند البحر تاني، يعني ما فيش مشكلة، أرُوح هناك ونسّوني الشنطة كلها، ما فيش مشكلة.
آه لأ وأنا كمان On any given day وأنا كمان On any given day، أنا أنا معاكِ جدًا، متفق معاكِ جدًا. لأ، ده أنا ده أنا ده ال4 مرات، ده ال4 مرات وأرُوح البحر تاني بس أصلًا إمم.
آه. اهم. يعني أنت م إه آه، طَب يعني أنت الشخص اللي هو مثلًا بيحب يعيش جنب الب أو يعني تحب تريد في حياتك إن أنت تMove ناحية البحر والّا تقعد ناحية أيوه، طبيعة.
بُصي أنا أريد إن يبقى عندي Access سريع للبحر، جميل، يعني من أكبر المشاكل اللي أنا باحسها في البلد اللي أنا عايش فيها إن عشان يب يبقى في Access لبحر أنا لازم أسافر 3، 4 ساعات، جميل.
إمم. امم. ده ده أنت في بلد إيه دي اللي 3، 4 ساعات؟ بالطيارة!
بالطيارة. أيو ما ت 3، 4 ساعات بالطيارة، لأ، ما إيه <tsk> العربية لأ.
آه، أوكي، أنا قُلت بالعربية. <chuckles>
لأ ما هي بالعربية يبقى أنا كده في مصر، يبقى أنا كده في القاهرة، ورايح إسكندرية أو الساحل، عادي جدًا <giggles> تمام.
آه، آه، بالضبط.